Je comment dire? Mmh, j'ai, mmh, un prob un problème
Ah oui?
heu je sais pas si je peux le catégoriser comme ça, mais j'ai un problème. Hem, je suis avec quelqu'un. Alors avec de gros guillemets, d de gros, gros guillemets, c'est une relation un petit peu, heu
D'accord. Ah.
à distance sans vraiment l'être. Hem, mmh, disons que je suis en relation avec quelqu'un qui n'est pas, hem, disponible, si on peut dire ça comme ça.
Ah. Ah d'accord, mais à distance, i i tu veux dire la personne est vous êtes vous êtes pas, heu, dans le même pays peut-être? Ou vous êtes loin en tout cas?
Heu, non, on on travaille même dans la même entreprise, heu mais je peux pas être avec elle. En tout cas, elle est avec quelqu'un d'autre
Ah oui, d'accord. Ah. Ouf!
hem et ouais.
Ah d'accord. Donc tu as une relation, heu, avec cette personne, heu, heu, mais elle n'est pas libre. C'est ça? D'accord. Mmh mh.
Non, non. Heu, elle, ce de d'après ce qu'elle me dit, elle souhaite, heu, <chuckles> heu, quitter la personne, heu, en face, tu vois, hem et venir avec moi
Ouais. Oui.
mais, heu, il y a des enfants, c'est compliqué. Heu, il y a on se voit, heu, pas enfin, régulièrement, heu pas vraiment régulièrement mais, heu, le truc, c'est que je sens qu'il y a il y a un v il y a quelque chose tu vois? Heu il y a vraiment quelque chose avec elle mais, heu, si je peux rien bâtir, heu, va peut-être falloir qu'à un moment j'y mette fin tu vois?
Ouais. Ah oui. Ouais. Oui. Bah, c'est normal de ressentir ça, c'est une situation, heu, très compliquée, surtout quand il y a des bah il y a des sentiments, j'imagine que, voilà, tu tu l'aimes ou tu as des sentiments pour elle. Hem, c'est sûr que quand on est en en relation, ben on aimerait, heu, forcément bâtir quelque chose, créer quelque chose. Hem et du coup ça fait longtemps que vous avez, heu, commencé cette relation?
Ouais, ça fait 8 ans.
Ah oui, effectivement! Oui, oui, oui. Donc depuis tout ce temps-là finalement elle, elle faisait, heu, aussi sa vie, heu, à côté, enfin elle a sa vie à côté plus la vie avec toi alors? C'est pas évident.
Ouais, en gros, ouais. Mouais, ouais, ouais c'est c'est ça, alors, après, je me dis, tu vois, que c'est peut-être moi qui qui était trop jeune, parce qu'on a aussi un écart d'âge, heu, heu je le moi je le trouve pas important mais, heu, elle est plus âgée que moi. Hem, mais le truc c'est que, heu, comment dire? Là ça fait trop longtemps en fait que j'attends, j'attends, j'attends, il y a rien qui arrive. Heu j'ai un peu l honte, tu vois, parce que je me suis dit: «Bon, heu, tu as tu as tu as mis autant de temps à comprendre ou à commencer à te rendre compte qu'en fait il se passerait rien»
D'accord. Ouais. Bah, c Oh. Bah non mais faut pas avoir honte. Heu, s quand on est déjà il y a les sentiments qui qui sont là et puis, heu, on est bien avec la personne et c'est normal de vouloir, heu, se dire bon le au début c'est peut-être compliqué, des fois il y a c f c'est il y a certaines relations, certaines situations qui sont compliquées, mais se dire: «Heu, bah, ça va ça va se débloquer et puis tout ira bien». C'est normal de de vouloir, heu, voilà, être positif, heu, donc, heu, ouais n'aie pas honte. Heu, c'est sûr que c'est c'est p c'est c'est pas des situations faciles de toute façon dès qu'il y a des des sentiments, parce que bah on tient à la personne, heu, et c'est c'est pas évident. Et du coup, hem, vous en avez parlé, heu, je veux dire récemment là? Tu lui en as parlé récemment de bah que ça faisait quand même assez longtemps et que tu bah, tu tu as du mal à voir comment vous pourriez, heu, heu, finalement, heu, fonder quelque chose? C'est ça que tu aimerais hein?
heu, compliqué quoi. Hein, oui, oui, on en a parlé récemment et on en parle, des fois, régulièrement, je remets le sujet sur le tapis, c'est sûr. Alors, heu, heu, ça crée des des tensions et «des disputes» entre guillemets, heu, instantanément, parce qu'elle, du coup, elle se elle me dit: «Oui, mais moi je me sens oppressée, heu, tu me mets la pression», je fais: «Oh oui, enfin, 8 ans, heu, ouais, il y a peut-être, heu, peut-être la pression, heu, tu as peut-être eu le temps aussi <chuckles> enfin, de de de régler le problème» enfin, c'est pas une question de pression. Donc, heu, en fait je me dis qu'au final, heu, oui, bah, moi, je la considère, peut-être, comme la personne qui est faite pour moi, heu, peut-être qu'elle c'est c'est pas le cas. Alors, c'est vrai que, la chose qui fait que j'arrive pas à décrocher tu vois? Hem, c'est que, quand on est quand on est pas ensemble, par message ou autre, on s'écrit toute la journée, heu, ça va être il va y avoir beaucoup de disputes. Il y a des choses qui, tu vois, qui peuvent avoir, heu, tu vois, c'est c'est c'est p un peu plus tendu. Mais quand on se retrouve, comment dire? J'ai l'impression d'être comme dans un film, tu vois, c'est comme si, heu, le monde existait plus et heu, en fait, heu, on a une telle complicité, tous les problèmes s'envolent, il y a une espèce de d'alchimie, heu, qui est qui est je je j'avais jamais connu ça, mais en même temps, de l'autre côté, heu, il se passe rien, heu, pour qu'elle mette fin à sa relation, donc je me dis: «Est-ce qu'en fait, c'est pas moi qui me fait manipuler?»
Ouais. Ouais, c'est pas évident. Bah oui, ça fait quand même Oui c'est ça. Oui, mmh. Ouais. Ah. Ah oui. Oui, tout est Ah non! C'est tout est bien. D'accord. Ah! D'accord. Bah oui, c'est vrai que, mmh, on veut tous, heu, vivre une bonne relation, où là, tu tu te dis que tu as jamais vécu ça et c'est ça a l'air merveilleux, mais en même temps, tu es conscient qu'il y a des il y a l'autre côté, c'est-à-dire que, quand vous n'êtes pas ensemble, il y a beaucoup de disputes et et aussi, heu, c'est une bonne chose que tu bah, tu te dises, heu: «j'ai été patient», heu, finalement, c'est ça. Tu as été patient, heu, tu as attendu, tu as espéré et puis, heu, il arrive un moment, effectivement, où, heu, bah, ça peut se comprendre complètement que tu tu veuilles, heu, voilà, passer à l'étape en, heu, suivante, qui serait de, voilà, d'être complètement avec elle, finalement, heu, puisque vous avez l'air en plus d'être, heu, vraiment, heu, d'avoir une super alchimie quand vous êtes ensemble, hem, du coup, c'est vrai que, mmh, il va falloir, heu, bah, pff, peut-être, malheureusement, c'est c'est dur, parce que, quand il y a des sentiments mais, peut-être, lui lui reparler et donner comme une espèce de d'u d'ultimatum. Alors, je sais que c'est un peu dur à dire. Mais de bien lui réexpliquer que, la relation pourra peut-être pas continuer si si ça reste, heu, dans cette situation. Tu tu lui en as parlé, dans ces termes-là ou qu'est-ce que tu en penses?
Bah, heu, oui. J'en ai parlé, vraiment, en ces termes-là, j'ai même été un peu plus direct, hein. Je lui ai dit qu'à un moment, heu, il va falloir que ça ça s'arrête parce que ou enfin, qu'il se passe quelque chose. C'est, heu, ou on arrête parce qu'à un moment, bon, bah moi, je peux pas, heu, courir après quelqu'un, heu, plus de 10 ans, hein, il faut pas non plus, heu, hem et en même temps, je peux pas, enfin, heu, j'ai toujours, tu vois, cet espoir de me dire: «Ah et si, quand même, si à un moment» tu vois et si tu étais comme, heu, je t tu vois, le le l'espèce de mème, l'espèce de photo-là, où il y a, heu, heu, un personnage qui qui qui qui creuse un tunnel et puis il s'arrête juste avant le dernier coup de pioche, avant de trouver les diamants, heu, j'ai l'impression d'en être à ce point-là, tu vois et je me dis: «Mmh si tu recules et ben, ça se trouve tu vas passer à côté de d'une relation, heu, fantastique et ça sera une superbe histoire, tu vois? En disant: «ouais, on s'est attendus pendant des années en fait au final», enfin, il y a une aussi une notion d'échec, tu vois, mmh, c'est pour ça mais je me dis: «Plus je le tourne dans tous les sens, plus la logique» même, quand je l'exprime, tu vois, ça me fait du bien de te parler parce que, heu, le fait de l'exprimer ouais, là on je sens un côté heu, heu, c'est c'est ça c'est c'est clair et net, ça enfin, beaucoup plus clair et net quand il y a il y a il y a un il y a une manipulation à un moment, tu vois?
Ouais. Bah c'est ça, c'est difficile, heu, ouais. Bah oui! Mmh. Ouais. Oui. Tu as peut-être, heu Oui. Oui, d'en parler. Mmh. Bah c'est sûr que je pense ça fait du bien d'en parler et c'est vrai que, quelqu'un d'extérieur, heu, par exemple, comme moi, heu, voit que c'est, heu, bon de toute façon c'est diffi une d situation difficile mais, heu, voit que tu as quand même été, heu, dans cette relation 8 ans quoi. Donc tu as été très patient et tu lui as je suis sûre que vous avez déjà parlé maintes et maintes fois, justement, d'être ensemble et qu'elle, heu, qu'elle laisse, heu, sa vie, heu, qu'elle a maintenant et et donc elle le sait et et ça paraît naturel en même temps, quoi. Si on est avec quelqu'un, heu, heu, bah, de pas être avec, heu, voilà, si c'est possible, heu, de, voilà, de <chuckles> de couper l'ancienne relation, pour être avec, heu, cette autre bah, avec toi, quoi, finalement, heu, donc ça paraît tout à fait raisonnable, heu, qu'il y a un moment, même si tu as des sentiments, hem, de te dire, hem, bah,: «Il faut il faut qu'elle prenne une décision», quoi. Moi je je je je trouve que tu as été très, très patient et heu, il faut peut-être, heu, alors c'est vrai que c'est difficile, c'est toi qui qui seulement toi qui peux voir si tu peux v entre guillemets «vivre sans elle», si par exemple, la relation se, heu, arrêtait. Tu y as pensé à ça? Parce que je sais que tu tu es très bien avec elle, mais si tu essayais un petit peu de de, peut-être, de, mmh, de moins la contacter ou de moins la voir, peut-être, pour qu'elle se rende compte, heu, que tu lui manques. Tu as essayé ça?
Ouais, mais, ouais. Non, j'ai pas essayé, c'est une très très bonne idée. Maintenant, tu vois, hem, j'ai c'est quelqu'un qui, hem, comment dire? Coche toutes les cases. Ah, dans le sens où, heu, elle el elle a un niveau d'excellence dans tout ce qu'elle touche, dans tout ce qu'elle fait. Elle est à la fois brillante et, heu, elle a toutes les qualités, je pense, que qu'un homme peut chercher et et et même plus. Heu, à la fois, heu heu, pianiste des des grands très grandes études, heu, elle f elle fait, heu, elle est elle est dans tous les domaines, dans tout ce qu'elle touche, elle est g elle est extraordinaire. Un niveau de de elle a fait, heu heu, elle a passé les auditions même pour le Moulin Rouge, tout ça. C'est, heu, elle les a eues, heu. Donc, si tu veux, elle a un niveau, heu, tout ce qu'elle fait, c'est c'est c'est juste, heu, au ma au max. Et le problème, c'est que, tu vois, quand je regarde autour de moi, je me suis dit parce qu'à un moment, je me suis posé la question, à un moment, si je dois, heu si ça doit s'arrêter. OK. Heu, bon, ben si je dois trouver quelqu'un, par exemple, là, si je devais trouver quelqu'un, je regarde autour de moi, je regarde un petit peu, heu, toutes les autres, du coup elles m'ont l'air très, très fades à côté, hein. Quand, heu quand, heu, on on touche à quelqu'un qui est à la fois lettré, heu, culture générale heu heu, qui a des des des qui est dans l'excellence, heu heu, dans des domaines qui soient, heu, financiers, physiques, heu, musicaux, heu, hem un qualité de débats, de tu vois? Heu, qui à un moment, heu, ouais, autour, heu, mais j'ai j'ai rien contre ces gens, contre toutes les autres, heu, femmes, hein. Mais c'est vrai que, du coup, heu, quand tu as quand tu as pu toucher du doigt un petit peu, heu, quelqu'un de ce calibre-là, de ce niveau-là. Heu, ouais, le reste, tu vois, je me dis:«, <scoffs> waouh, quand même». Heu, je pense, c'est aussi une des choses qui me font un peu rester, tu vois.
Oui. Mmh. D'accord. Ouais. Oui, je comprends. Ah, d'accord. Oui, tu es ouais. Ouais. Oui. Je comprends, mmh. Ouais. Ouais, oui. Ouais. Oui. Oui, non, mais ça se comprend, heu, parce que tu es, heu, ouais, tu es, heu, tu es, on va dire, impressionné par elle et puis elle a vraiment, comme tu dis, elle coche toutes les cases. Mais, heu, je pense que malheureusement, le la case principale, c'est qu'elle n'est pas libre, hein. Et tu as essayé, quoi, de de vivre cette relation malgré tout et et ça fait quand même 8 ans. Alors après, heu, c'est vrai que c'est c'est compliqué parce que quand il y a les sentiments, heu et puis, comme tu dis, de de regarder les autres femmes. Mais en fait, je pense qu'il faut pas comparer. C'est ça aussi l'histoire, c'est, hem, parce que, heu, bah, tu vas pas retrouver, de toute façon, quelqu'un tout de suite et en plus, heu, tu vas pas retrouver quelqu'un qui oh, pareil, qui fait plein de choses. Ça prendra du temps aussi. Je pense que si jamais tu décides, heu, de mettre f peut-être pas mettre fin à cette relation, mais en tout cas de de t'éloigner, voir si elle réagit parce que si, heu, tu lui en as déjà parlé et si tu t'éloignes, si tu la vois moins, tu la textes, heu, tu lui envoies moins de de messages, heu, je pense que ça doit la faire réagir. Et si ça ne la fait pas vraiment réagir, en tout cas qu'elle ne change pas sa situation, je pense que là tu te diras: «Il faut effectivement que je, que je j'arrête cette relation». Je pense parce que, j j d'après ce que tu dis, tu as envie effectivement d'être avec elle et de, voilà, de de de fonder quelque chose et là, c'est c'est compliqué. Tu as tu as essayé pendant 8 ans déjà, hein.
Eh ouais. Ouais, tu vois, je me dis qu'en fait, si je prends pas une solution claire et nette, à un moment il y a toujours quelque chose qui me ramènerait à elle, de toute façon, tu vois. Heu, c'est pour ça que je pense que la vraie solution, la vraie des vraies, en fait, et que si je me mens pas 5 minutes, tu vois. C'est de de couper net, clair. Merci, au revoir, proprement. Voilà, j'ai attendu 8 ans, maintenant ça suffit. Heu, c'était génial, merci pour tout et salut. Parce que que je pourrais pas passer à une autre relation, tu vois, sinon.
Mais oui, ça. Ouais. Ouh, ça c'est oui, c'est c'est radical, mais peut-être que c'est ça qui qui t qui te faut aussi, c'est vrai, hein, heu
Ouais, je pense qu'il faut que je prenne mon courage à 2 mains et parce que sinon je je je je passerai jamais à quelqu'un d'autre. Tu là elle sera toujours il y aura toujours son fantôme quelque part, tu vois, en arrière. Donc tu sais quoi? Je vais, bah, je vais je vais faire ça. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté, ça m'a fait du bien et ça m'a aidé à à prendre ma décision, je pense.
Ouais. Et bah, de rien. Bah, je sais que tu vas y arriver et tu vas tu vas trouver la meilleure solution.